ちょっと今日は、あの、今悩みがあって、それについてお話しさせていただきたいんですけれども、あの、結構、本来自分がやりたい、理想の自分、ななんかこういうことをしたい、こういう風になりたいっていうところと、あの、ま、現在ですね、自分、あの、習慣だったりとか、じ実際のところっていうところにずれがあって、いつも結構続かないことが多いんです。で、今日はちょっとそれについておわお話聞いていただいて、何かアドバイスだったりとか、頂けたらなっていう風に思っているのですが、よろしいでしょうか？
はい。 あ、はい、ええ、大丈夫でもちろんです。ではね、あの、今、ま、理想の自分っておっしゃってたんですけれども、うーん、例えばどんな理想の自分をね、あの、目指しているんですかね？
そうですね。え、結構理想の自分としては、なんかもうまずタイムスケジュールを完璧にして、で、かつ、えっと、運動もして、で、今ちょっと語学の方、今英語と日本語をしゃべれるんですけれども、ま、もうひ2つスペイン語とフランス語も話せるようになりたいなっていうところで、まあ、なんか、こうちょくちょく、勉強を始めて、す辞めて、再開して始めて辞めてっていうのを本当にもう3年ぐらい続けていて
うん。 はい。 うんうん。
で、なんかそこですかね、タイムスケジュールも全く同じですし、ま、運動習慣っていうところもそうですし、もう1つはこう、語学の勉強っていうところ。この3つが大きい柱ですかね。
ああ、なるほど。あの結構色んなね、こう、あの、ことにチャレンジされている、まあ、3年間だったなって3年間なんじゃないかなって、今お察ししてるんですね。はい。あの、よくですね、あの、三日坊主もですね、なんか100回繰り返すともう、かなりの、あの、ことになるっていう話を私、聞いたことがあるんですよ。<laughs> はい。結構続いてらっしゃなんかこうね、あの、タイムあの、スケジュールマネジメントっておっしゃってるんですが、まあ、3年くらいそれやってたら、結構色々と実はやってないですか？例えば語学にしても。うん、続いてません？
はい。 <laughs> はい。 あ。
スペイン語とか。ええええっと、あれですか、あの、結構アルファベットからじゃなくても、こう例えば文法にやもう勉強してるとかそんな感じじゃないんですかね？今の話聞いてて、どうですか？そのあたりは。<giggles>
そうです。 はい。 はいはい。 あ、そうですね。まあ、そういうま、文法だったりとかもやってますし、まあ、アルファベットはもちろん、もうとっくに、あの、とと、あれですけど。あの、アルファベットは超えて、で、今はその、なんか、なんて言うんですかね、あの、こう簡単な文章を作成して、みたいなところなんですけれども。なんで、ま、タイムスケジュールに関してもそうですね、今までこう結構ま、そう言われてみると、こういろんな最初の課題から最初の課題と今の課題を比べると相当レベルは上がってるとは思うんですけれども。ただ、その、ま、タイムスケジュールに関してで言うとですね、だい自分のスタートが−50ぐらいだったんですよ、普通の人がゼロだとして。で、そこからやっと−10ぐらいになったぐらいなんですよね。だからまだ普通の人並みにはできてないみたいなところがあったりりして。えっと、ま、語学に関してもそうですね。まあ、アルファベットをゼロと見た時に、だいたい今文法とか、あとはなんかもう簡単なあの文章だったら作成ができるので、ま、てみると、まあ、10ぐらいはいけてるかなという風に思うんですけれども。なんか、これを例えば3年やってたところを、1年半しっかり続けていれば、多分全部1年半でクリアできていたし。ま、そこの、じゃ、1年半でクリアできて、また新しい自分の理想像っていうのが見えて、そこで、じゃあ、自分の理想像について追っかけていくっていうことができたんじゃないかなと思うと「この3年間っていう期間はちょっともったいなかったな」なんて思ってしまったりするんですよね。
ね。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うーん。 ふんふん。 ふんふん。 うん、ふん。 ああ、なるほど。えっと、今ね、あの、ま、スポーツ習慣とあと語学の習慣ということをおっしゃってたんですが、これ。あの、ますなんだろう、できたら自分はどんなことができるなっていう風に思ってるんですかね？
はい。
理想の自分。うん。
そうですね、これができ これができたら、もう結構文武両道みたいな感じになれるなと思っていて。っていうのもですね、あの、まあ自分で言うのもあれですけど、あの、まあ、ずっと、長い間13、4、3、4、5年ぐらい、あの、もうずっと音楽を続けていまして。まあ、あの、高校の時でも大会とか出て、全国大会とかに出たりとかさせていただいたので、まあ、あとは運動は全然やってこなかったっていうところ。で、なので、まあ、そしたら、もう文武両道、なんか、こう、よ俗に言うシゴデキみたいな、かっこいい大人の男性になれるのかなっていうところですかね。
うーん。 はい。 うんうん。 うん。 うんうんうん。 うーん、なるほどなるほど。そうすると、今こう何かお仕事されてらっしゃると思うんですが、あの、それにこう例えば自分のまあ、そのそれに、もまとうものとして、ま、そのスポーツの、あの、ところと、あと語学があったらもっと、あの、英語以外にできたらもっと、まあ、かっこいい自分になれるなっていうところで、今こう葛藤してらっしゃるってことなんですか？そうすると。
はい、もうおっしゃる通りですね。
あ、でも今お話聞いててね、あの思ったのは、あの音楽やってらっしゃる方ってその十何年間ですか？かなり継続されてるってことですよね？
はい。 そうですね。
あの、音楽やられてる方ってまさにそれこそ、語学もね、なんか得意な方も多いと思うんですけども、やはりこう継続する習慣、あの、続けてこう練習する習慣っていうのがないとね、音楽って、ね、実は続かないじゃないですか。できないじゃないですか、それなりに。んで
うーん、そう言われてみるとそうですね。
うん、今ね、その大会に出られるまでってましてやそこまでできる方っていうとかなりこうある意味ね、ストイックに頑張られる、あの、方じゃないかなって今お見受けしたんですね、うん。
はい。うんうんうん。
あの、もしかしたらこうね、あの、学生さんとかね、あの、んじゃじゃなくてこう仕事とかも今普段されている中でそれをやろうとしてらっしゃるんですよね？今の
あ、まだ学生なので、ま、それで言うと、あ、でも、あ、でも、あの、あれです。来年から社会人なんですけど、全部続けていこうとは思ってます、もちろん。もちろん楽器も続けますし、運動習慣っていうところ、今ちょっとだけ、こう少しずつできてきたものを、まあ、壊したくないので、このまま続けようとは思ってますし、もちろんタイムスケジュールっていうところもそうなので、はい、そうですね。
あ。 あ。 うん。 あ、なるほど。あ、いや、ごめんなさい。学生さんってのは、その、学生あの要するに何だろう、な何も他にすることがなくて、その3つをやるんならできるけれども、そのやっぱりそのコアになる、あの例えば勉強も今されてるんであれば、いや、かなり頑張ってらっしゃるなっていうか、これを3つ全部続けるのって、そうですね、あの、切れ目なくやるっていうのは、かなり、あの、ね、それこそ睡眠時間を削ってとか、他のこともやってできるようなお話かななんて今聞いてたのでね、かなり頑張ってらっしゃるんじゃないかなって、今思ったんですね、聞いてて。うん。
はい。 あ、そうなんですかね。だからその、さっきもう、ほんとに、おっしゃる通りで、結構これを全部両立するのって、あの、おっしゃる通り、睡眠時間を削る必要が、ちょっとミスると出てくるんですよ。
はい。 そうですよね。
ていうところで、僕のタイムスケジュールの、スキルの甘さが見えてくるなっていうので、こう、結構
うん。
はい。
もしかしたら、ちょっと厳しすぎな自分に厳しくて、もうちょっと、ゆるくしてもいいんじゃないですかね。<scoffs>
なんか、悩むというかはい。 あ、どうなんですかね。なんか、あの、あれなんですよね、その、全部、しまタイムスケジュールも、言語の学習も、運動習慣っていうところも全部続けていきたいんですけれども。あの、結構、ま、続けたいし、がんば自分の中で頑張ってるんすけど、結構、自分に甘いところがあって、ちょっとす携帯すぐ見ちゃうとか、あの、ちょっと結構、ゲームしちゃうとかっていうのがあったりするんですね。なので、そういったところのタイムスケジュールですね、なんか、例えば自分の時間として、1日何時間、こう、好きなことをするっていう時間を作るだというような、そういう施策とかを取っていないので、ま、そういう風なことが起きて、で、結局1日の予定が崩れて、でっていうことに結構なりがちなので、はい。
うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん、ふんふん。 あの、人間ってあのすごいお気持ちもね、すごいよくわかるんですね。で、あの状況もね、あ、そうだろう、そういうってか、そういうのは人間としてね、まあ、あってもおかしくないんだろうなと思って聞いてまして。例えばですね、理想の自分というところで、例えばフランス語と今スペイン語、あとスポーツっておっしゃったんですが、もう少し具体的に、あの、落とせますかね？
はい。 はい。 あ、なるほど、というと、例えば、ええ、まあ、スポーツですと、えっと、筋トレですかね、ジムに行くっていうところが、今のところの運動習慣ですかね。で、まあ、すはい。
あ、で、例えばそのスポーツであれば筋トレであれば、その例えばよくあの、んね、スポーツクラブだと色々とこう体調のね、あのチェックができるかと思うんですが、例えば筋肉質をこのくらいに増やすとかですね、あの何か具体的なもうちょっとこう落とし込んでみる。あの語学にしても、例えば、もういきなりね、そのネイティブのようにペラペラを目指されているのか、いや、そこじゃなくって、例えばこう日常会話もう少しできるようにするとかですね、なんかこう誰か友達ができた時に、こう例えばメール、ま今ね、あのあのかなり IT でできちゃいますけれども、<sniffs> できるようにするとかですね、あのもう少しちょっとあの、目に見える形にしてあげた方が、あの自分にとって辛くないんじゃないかなと思うんですよね。
はい。 うんうんうん。 はい。 はいはい。 ああ、なるほど。もう少しこう目標を具体化させて、期限を決めた上で、それについて取り組むみたいなっていう感じ。うーん、確かに。それもそうですね。いや、なんかさっきおっしゃってたみたいに、なんかその、す例えば語学学習、スペイン語だったら、もうネイティブと話せるようになるまで頑張るっていうところだったので、結構仲だるみしがちっていうのはあったかもしれないです。
はいはい。 やないそうそう <clicks tongue> うん。 <clicks tongue> あとちなみにそのネイティブと話せるっていうのも人によるとかテーマによりますから、あなたの場合もしかしたら音楽だったらもうある程度できるかもしれませんよ。だからその何を話すかってそのシチュエーションがすごいいっぱいあるのでね。うん、得意な分野だと結構話せたりするじゃないですか。あと相手とこうね、あの相性が合うとかね。だから <sucks teeth> そこら辺をね、こうもっとペラペラがなんか外交官に喋ってるようなイメージになっちゃってるのか、あのその辺もね、あの、ちょっともうちょっとあのえ、具体化してあげるとね、自分が辛くなくなるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。 はい。 そうですね。 うんうんうん。いや、もう確かにあの、本当に仰る通りですね。なんか、結構さっきおしあの、話してくれたように。結構、僕の中の理想像は、本当に外交官が喋ってるような、あの、本当は友達と喋るような会話がしたかったのに、まあ、今ちょっと思い返してみると、外交官だったりとか、もう本当にどんなテーマでも、まあ、日本人が日本人に喋るように、スペイン語でスペイン人だったりとか、メキシコ人だったり、すこスペイン語圏の人たちと話せるっていうのが、ちょっと目標になってしまっていたので。そうですね、ちょっと改めるべきだなって今気づきました。
ま、外交官になりたいならね。そうした方がいいと思うけど。そうじゃないんならね、もうちょっとそうですね、うんうん。避けてもいいかな、って。
そうですね。はい。 はい。いや、ちょっと今日、あの、お話聞いていただいて。こういう風にアドバイスししていただいたおかげで、なんかちょっと自分の中での、なんかルールを緩和しつつ、かつ、も
うん。
く標を具体化させるっていうところに、もうちょっと時間を使ったら、逆に長期的に見て良くなりそうだなっていう風に気づきました。本当に今日お話聞いていただいて、ありがとうございました。すっきりしました。
あ。良かったです。頑張ってください。ありがとうございました。